जी, मैं कह रहा हूँ उनका व्यस्त जीवन है काफ़ी इसका मतलब।
हाँ, उनका काफ़ी व्यस्त जीवन है, और देखिए अ, लेकिन फिर भी ना वो घर के कामों में रूचि तो दिखाती हैं, जैसे कि सिलेंडर भरवाना हो गया। तो कभी-कभी तो मैं खुद ही लेके चली जाती हूँ मतलब मुझे इतना कुछ वो नहीं है। ये भी मैं कर देती हूँ, पर
तो मतलब सिलेंडर भी आप खुद ही भरवा के ले आते हो?
भरवा के नहीं ले आती, खाली सिलेंडर लेके जाती हूँ उधर से कोई उठा के ले आता है, क्योंकि वो तो भरने के बाद काफ़ी भारी हो जाता है। तो मैं खाली सिलेंडर जो है ना, उसको अपनी स्कूटी पे लेके चली जाती हूँ। लेकिन फिर ना अ, देखिए क्या होता है ना कि काम जो होता है ना कि आपको कभी-कभी लगता है कि अरे ये तो अब मेरी ज़िम्मेदारी एक ज़िम्मेदारी-सी बन जाती है ना। जैसे अब मैं सामान लाती हूँ अपने घर का, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी बन गई है, कि सामान मैं ही लेके आऊँगी। कहीं न कहीं तो वो एक ज़िम्मेदारी हो जाती है और कभी-कभी ना मन नहीं करता लाने का तो ऐसे में ना झगड़े हो जाते हैं बड़ा, के तो मैं दीदी से कहती हूँ, "दीदी तुम बाहर जाओ तुमने अच्छे कपड़े पहन रखे, तुम चली जाओ सामान लेने" और वो जाती नहीं है।
अच्छा, अच्छा। <chuckles> जी। बिल्कुल। जी। तो कहीं न कहीं मतलब आप जो है तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरों से काम करवाना की कोशिश करते हो आप मतलब? उन्हें झाँसा देकर की आप काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो आप बाहर से सामान लेके आओ आप मतलब ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल भी करते हो?
हाँ। जी। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ और जब वो नहीं मानती हैं ना तो मैं उसको पैसे का लालच देती हूँ कि ₹100 ले लेना, 200 ले लेना तो, फिर भी वो नहीं जाती है। लेकिन देखिए जैसे-जैसे हाँ, ए एक बात में बताओ हाँ, जैसे-जैसे पैसे में बढाती जाती हूँ ना कि 100 ले लेना, 200 300 500 तो वो कहती है एक हज़ार दे दो, 2,000 दे दो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इतनी छोटे से काम के लिए इतना पैसा, तो मैं खुद ही उठ के चली जाती हूँ।
<chuckles> ये तो काफ़ी काफ़ी रोचक बात बता आपने बताई। जी, लेकिन देखिए जी देखिए, जैसा जी। <chuckles>